Ja, ja, na, das ist schön. Also, ich habe ich habe mal so ganz kleine Frischlinge gesehen aus der Sicherheit eines Hauses heraus. Da war's, glaube ich, schöner, äh, <chuckles> weil ich keine Angst haben musste dabei. Das waren keine europäischen Wildschweine, sondern das war in Arizona. Da gibt's, äh, so kleine, äh, W W Wildschweinviecher, die heißen Javelina und und diese Frau also, wir hatten da das Haus für die gehütet, die war im Urlaub, und die hatte hat sich eigentlich mein Mann aufgeregt, weil man das eigentlich nicht machen soll, aber die hatte die Wildschweine gefüttert. Die die hat jeden Abend hat die da Kartoffeln und Äpfel vors Haus geschmissen und dann kamen am Abend diese Javelina und die hatten auch klitzekleine Frischlinge dabei. Also, die waren du, die waren keine keine dreißig Zentimeter lang. So was von süß.
Ja, das, da <chuckles> Ja. Aha. Ja. <giggles> Oh Gott, nein, und noch so kleine Würmchen.
Ja, und die waren auch so lustig und aber ich konnte mir das eben aus der Sicherheit des Zimmers aus angucken. Ja, ich habe ich habe mir die Nase am Glas platt gepresst und <chuckles> Ja, das war schön.
Ja. <laughs> Ja, das ist natürlich auch was Schönes. Das stimmt, ja. Ich habe auch schon ähm, ähm, eben Rehkitz mit mit äh, mit mit 'nem Reh gesehen. Das war auch 'n schönes Erlebnis, wie die wie die wie das Rehkitz dann hat hat angefangen, bei der Mutter zu zu trinken, und da bleibt man ja dann wirklich schön, äh, sch bleibt man ja wirklich echt ganz ruhig stehen und betrachtet so was, ne? So was finde ich ja wirklich wunder-wunderschön, wenn die Natur einem zeigt, wie das wirklich ist für die Tiere in der Natur und wie die dann halt auch so leben und alles, ne? Also, das finde ich wunderschön, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch lange gest da habe ich auch lange gestanden und habe die beiden beobachtet. F War 'n wunderschönes Bild.
Ja. Oh, das ist auch schön. Ja, ich habe